Iya iya, betul Kak. Jadi biar enggak enggak di inilah gitu ya, tadi, nggak di mungkin disepelein lagi ya, sama si bos aku waktu itu dan, disitu ya, bos aku gitu ya, "Wow beneran nih, udah seriusan?" Gitu kan, "Kamu udah ini segi e udah niat banget," gitu, "Kamu nak kamu kapan ada waktunya?" Malah dia bilang kayak gitu kan, aku bilang lah ya, "Disempet-sempetin loh bos." Iya?
Wah, keren banget. Buat, ngobrol. Oh, oke. <laughs> Sama pertanyaannya kayak aku tadi Bang. <chuckles> Sama pertanyaannya kayak aku tadi, kapan itu nyarinya? Gitu kan.
Iya iya, gitu. "Kapan kamu nyarinya?" Iya "Disempet-sempetin bos," gitu, karena dia tahu juga kan memang kerjaan aku tuh banyak, gitu. Dan, ya itu, gitu ya "Aku sempet-sempetin," aku bilang kayak gitu, "Wow hebat banget" katanya kamu heeh. Akhirnya, ya waktu itu karena aku udah bulat, gitu kan, ya udah, gitu ya. Akhirnya, waktu itu enggak langsung disetujui hari itu juga, gitu ya. Jadi, waktu itu tetep kayak harus aku tuh, eee, ini ya, 1 bulan, gitu ya, se one month notice, gitu ya. Jadi heeh, jadi waktu itu aku harus kan si bos juga harus nyari pengganti aku nih, mengangkat lagi gitu ya karyawan gitu. Terus juga, aku juga harus mungkin, membagikan ilmu aku, gitu ya, setelah aku di sana gitu, dan ya gitu, aku resign gitu, keluar dari zona nyaman.
Oke. Oh, oke. Dan akhirnya disetujui ya Bang? Oke. Oke. Hmm, oke. Oh, oke. Nah, eee, apa nih Bang yang dirasain ketika akhirnya memutuskan, dan udah disetujuin resign dan mungkin harus langsung terjun ke bisnis tadi? Apa nih yang dirasain?
Yang dirasain tentunya, ternyata, mungkin hampir mirip ya Kak, gitu. Ternyata aku waktu itu juga sebenarnya mengelola bisnisnya dia gitu ya. <laughs> Iya iya, ternyata wa maksudnya, aku tuh, e waktu mungkin di perusahaan, itu sama aja aku tuh mengelola bisnis orang, gitu kan. Nah, dari sini aku terapin juga nih ke bisnis baru aku gitu, cuma skalanya ya, bisnis UMKM ya Kak gitu, enggak terlalu besar, gitu. Jadi mungkin aku bisa meng-handle sendirilah waktu itu. Termasuk waktu itu juga, aku nge-hire baru satu karyawan gitu, dan di sini aku buka bisnis bar workshop Kak.
Oh, gimana Bang? Iya? Oh, bener bener bener bener. Betul. Iya sih.